Also, tatsächlich, das war wirklich 'n Garant. Also, ich bin ja, es war vielleicht so 17:00, Siebzehn Dreißig, es war Sommer oder F Frühling oder a n also, Pfingsten, also, es war noch relativ hell. Insofern war's zu dem Zeitpunkt kein Problem. Ähm, und ich bin da vielleicht 10 Minuten 5 bis 10 im Prinzip der 1. den ich gefragt habe und jetzt geht's nämlich lustig los mit der Anekdote. Ähm, der 1. den ich da gefragt habe, das war, wie sich dann rausstellte, 'n Holländer. Du siehst, ich habe also keine Vorurteile. Nein, Schmarrn. Äh, also äh, habe den also gefragt: „Du, wie sieht's 'n aus? Ich will da, äh, nach, äh nach, äh, Süditalien, südlich von Rom. Ha, kannst du mich mal 'n Stück mitnehmen, äh, vielleicht wenigstens bis zur nächsten Raststätte?“ Und ja, das war also total cool, weil der war dann Vertreter für Badeschlappen <chuckles> und war dann ja tatsächlich, und der war dann auf, äh, dem Weg zu 'ner Messe. Ich weiß nicht mehr, in München oder irgend so was, zu 'ner Badeschlappen-Messe. Und dann hat er halt gesagt: „Ja, kein Thema,“ er kann mich da und ich bin meine, er hat mich quasi bis fast bis München mitnehmen können. Also, es war oder auf jeden Fall 'n richtig, richtig cooles Stück. Genau und das war schon mal in diese Fahrt eigentlich der der totale, coole Einstieg, weil ich A 'n richtig großes Stück. Ja und dann klar, über Badeschlappen kannst du ja immer reden, ne? Ähm. <laughs>
Mhm. Ja. Mhm. <laughs> Mhm. J <laughs> Ja. Hm, ja. Hm, okay. D <laughs> Das ist natürlich lustig, ja. Mhm. Okay, wow, hast du schon mal 'n guten Schritt gemacht. Ja. Ja. Ja, super interessant, ne? Klar, d das geht gerade ja, gerade in so 'ner in so 'ner Nische ne, g trifft man ja auch nicht jeden Tag einfach jemanden, der da ja über Badeschlappen einfach so viel erzählen kann. Aber, äh, du hast gesagt, er kam aus Holland
Genau, und Ja.
Aber er hat perfekt Deutsch gesprochen oder was?
Ja gut, der ja, halt mit holländischem Akzent. Es hat im ganzen Badeschlappenthema noch mal so seinen eigenen Reiz. Äh, stell dir sozusagen Rudi Carrell plus Badeschlappe. Das war also äh, hatte schon sehr, sehr viel Witz für sich.
Na, okay. <laughs> Ja. Mhm. Okay, das klingt auch super spannend. Okay, und dann?
Genau. Na ja, gut und dann dann war ich in München und bin quasi ja, ich bin ausgestiegen und also ich weiß es nicht mehr, es liegt ja wirklich lang zurück, aber so gefühlt, äh, quasi das nächste Auto, dass ich frage, das war so 'ne, weiß ich nicht, vielleicht vierzig-jährige Dame. Die hat mich im Prinzip sofort mit eingepackt. Da hat man: „Ja, passt ja,“ sie muss sowieso da so Richtung sie will auch nach Italien und sie kann mich mal auf jeden Fall 'n Stück mitnehmen.
Ja. Mhm, okay. Mhm.